Ah, e come mai? Se
Guarda, ho fatto questa scelta, uhm, innann perché ho ho sempre pensato, uhm, pensavo soprattutto prima di diventare madre, ho sempre pensato, che se avessi avuto un bambino, almeno fino ai 2 anni e mezzo me lo sarei tenuto io, per per godermelo di più. E poi io ho nutro anche diffidenza, ehm, nei confronti degli estranei
Sì.
e quindi per sentirmi più sicura io p ho fatto questa scelta. Poi, mhmm, c'è anche da dire che io stessa, non sono andata all'asilo nido, e non ho mai avuto problemi né di apprendimento perché giustamente sai che si dice che quelli che non vanno al nido sono meno svegli; io non ho mai avuto questi problemi, ehm, l'unico problema che ho avuto, è stato chiaramente la socialità viene a meno. Cioè ho fatto un po' fatica a introdurmi nella s prima infanzia, perché appunto non ero abi coi bambini. E mh, dimmi, dimmi. Sì.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Ah. Mh. Mh. Ma, ehm, giusto per capire se ho capito, nel senso che, tu scegli di non mandarlo, ehm, e adesso c'ha 2 anni quasi 2 anni?
Mh. Sì, quasi, sì, sì, sì.
E e non lo vuoi mandare fino a 4, 5? Fin a al no, fammi capire bene, per capire se ho capito.
No, no io mhmm, certo; allora, io volevo aspettare verso i 2 anni e mezzo, 3.
Mh-mh <clicks tongue> okay.
E dico 2 anni e mezzo, 3, perché poi dipende, perché se a 2 anni e mezzo, io non riesco a togliergli il pannolino, non riesco a inserirlo nella sezione primavera che è quella, insomma, quella prim eh. Esatto. E quindi però ultimamente, sto un po' dubitando di questa mia scelta, ehm, perché averlo sempre in casa, a volte è davvero, davvero, davvero, ehm, stan sì. <inhales> Ehm, è molto impegnativo, anche perché io, uhm, sono da sola, nel senso che sì, lui li ha i nonni, ma entrambi abitano un po' lontani, perché comunque abitano a mezz'ora, e poi il problema principale, ad esempio, è che mia mamma lavora ancora, perché è ancora giovane
Sì, gli spannolinati. Mh-mh. Impegnativo. Mh.